Ailenin aktardığı bir t yemek tarifi var mı?
Ya, aslında bana direkt olarak, hani, eee, bunu şöyle yap diye aktardıkları bir tarif yok ama benim merak edip öğrendiğim bir tarif var. Keşkek diye bir yemek var, böyle, bir İç Anadolu yemeği. Başka yerlerde de yapılıyor farklı farklı türleri ama benim bildiğim, böyle, eee, kemikli kuzu etiyle yavaş yavaş, eee, pişirilen buğday, böyle, çok sulu değil, pilav gibi bir şey, onu çok seviyorum.
Hımm. A! Çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel bir tercih. Özellikle, hani, bu ilk Osmanlı Devleti kurulurken, hani, Anadolu beylikleri döneminde ilk yazılı k Evet, evet, ilk yazılı kaynak olarak, hani, hâlâ devam eden bir lezzet hatta yani Osmanlı Devleti'nin bile etkilendiği söyleniyor. Hani, kuzuların, eee, nerede yoğun olduğu, nerede güzel olduğu taraflara, hani, coğrafi keşifler, hani, eee, oraya seferler olduğu du söylenir. Hani, çok güzel bir yemekten bahsettin. Ailen mesela, hani, İç Anadolulu olduğundan söyledin. Eee, hâlâ mesela ailenizde, hani, bu tarifi devam ettiren, geliştiren ya da, hani, geliştirmese bile özellikle, hani, gittiğin bir restoran var mı?
Aynen. Hı hı. Hı hı. Ya, ben bunu hiç restoranda yemedim açıkçası, hani, merak ediyorum aslında restoranda nasıl yapabiliyorlar diye. Aklımda da vardı ama bir türlü denk gelmedi. Eee, ailemde de bunu annemin teyzesi yapıyordu en son, hani, benim bi benim tarifi öğrendiğim kişi o, evet. O da yaşlandığı için artık tek, eee, yapan kişi benim. Çünkü büyük ihtimalle kimse benim kadar sevmiyor bu yemeği herhâlde. Veya, emm, en azından benim iletişimde olan akrabalar hepsi şehirde oldukları için o birazcık, böyle, biraz köy yemeği olduğu için belki de, eee, vazgeçmiş olabilirler diye düşünüyorum ama ben, eee, bazen yapıyorum yani hâlâ.
Hı hı. A! Çok güzel. Hı hı. Hımm. Hı hı. A! Çok güzel. Peki hâlâ mesela Türkiye'de mi yaşıyorsun? Bu kuzuya ya da, işte, bu ürünlere ulaşmak senin için kolay mı, zorlanıyor musun?
Ya, ben Türkiye'de yaşamıyorum artık, eee, ve, eee, evet kuzuya ulaşmak, eee, çok zor oluyor. Yaşadığım yerde kuzu var ama Türkiye'deki gibi, hani, böyle, ne bir incik var, işte, ne bir kol var, hani, farklı farklı, ııı, farklı şekilde yapıyorlar kuzuyu. Sadece böyle pirzola gibi yapıyorlar. O da benim işime yaramıyor açıkçası. Bir de çemen lazım, çemen de yok; biber salçası lazım, o da yok falan. Yani, bir sürü malzeme yok aslında. O yüzden Türkiye'ye eve gittiğim zaman, hani, malzemeleri alıp da yapıyorum genelde.
Ha! Ya! Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Hımm. Çok güzel. E, peki mesela ikame ürün kullanıyor musun? Ya da, işte, hani, mesela ossobuco dedikleri belki, hani, İtalyanların kestiği böyle bir, eee, kuzu incikti, hani, bunu deneme şansın oldu mu? Ya da, işte, hani, özellikle, hani, son dönemlerde Türkiye'den giden insanların diaspora oluşturmasıyla Türk marketleri a arttı. Hani, burada mesela ikame ürün bulma şansın var mı? Yaşadığın yere yakın mı? Hani, bununla ilgili fikirlerin nedir?
Hı hı. Hı hı. Ya, şimdi ben Yunanistan'da yaşıyorum o yüzden burada çok fazla bir diaspora yok, eee Aynen. Atina'da özellikle yok. Eee, biber salçası bulabilirim sadece ama, işte, kemikli kuzu, eee, bulamam, çemen de bulabileceğimi zannetmiyorum. Eee, ancak onları, işte, Türkiye'den getirmem lazım. Ama dediğim gibi kuzunun ikamesi olmadığı için, eee, ya, eee, yemeğin de ana malzemesi zaten, hani, o kemikli kuzu. O yüzden, eee, belki pirzolayla deneyebilirim ama, eee, aynı şeyi tutmuyor ya, eee, maalesef.
Hımm. A! Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Doğru diyorsun. Hı hı. Hıı. Aslında, hani, Yunanistan, eee, Türkiye ile, hani, yakın coğrafya. Özellikle bazı yemeklerde hâlâ böyle tatlı atışmalar var. Hani, sizin mi bizim mi? Evet, bazı, hani, kültürel geçişler olmuş, dokunuşlar olmuş. Ama şöyle bir gerçek var: Özellikle, hani, Trakya kıvırcığı olarak geçen, hani, Trakya bölgesinde yetişen ki, hani, Yunanistan'ın da orada çok büyük toprağı var. Hani, güzel mesela orada mesela Trakya kıvırcığı kuzu yapan yerler var. Hani, belki mesela, hani, buralara gitme şansın oldu mu? Bunlarla ilgili fikrin nedir?
Doğru. Hı hı. Doğru, doğru, doğru. Hı hı. Ya, o biraz kuzeyde kaldığı için oradaki, eee, kuzuları buraya göndermiyorlar ama sanırım keşkekte kullandıkları kuzu biraz böyle daha yağlı, eee, sanki İç Anadolu veya biraz Doğu Anadolu kuzusu gerekiyor, hani, kuyruğunun yağlı olması lazım. Eee, o yüzden, hani, o burada pek yok, eee, bir de buranın Yunanistan'ın, eee, güneyinden geliyor, hani, Atina'ya kuzu sanıyorum ki. O kuzu da farklı bir hayvan yani bizdeki kuzu gibi değil lezzeti, eee, farklı birazcık. Hani, aynı aynı şeyi vermiyor. Hani, belki biraz, böyle, nefsini köreltmek için yapmak denenebilir ama, eee, olmuyor gibi yani aynı şey.
Hımm. A! Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Anladım. E, peki mesela, hani, Türkiye'ye gittiğinde, eee, bu tarifi yaparken kullandığın özel bir ekipman var mı? Küçük püf noktaların var mı? Ya da mesela özellikle, hani, belli böyle ölçülerin ya da mesela göz kararı mı yapıyorsun? Hani, güzel mesela o keşkek yaparken senin sırrın nedir? Ailenin sırrı nedir? Ya da mesela senin özel bir dokunuşun var mı?
Hı hı. Ya, şöyle: Eee, bir tane, eee, internet tarif var. Tam benim yap is yapmak istediğim gibi, eee, yapıyor. Onu, eee, YouTube'dan bakıp buluyorum. Hani, hep onu, eee, takip ediyorum ama bu işin püf noktası aslında o te tencereyi şeyde yapmak, eee, odun ateşinde, hani, akşamdan koyup onun böyle yavaş yavaş sabaha kadar pişmesi. Eee, ki, böyle, hani, etler falan, eee, kemikten tamamen sıyrılsın o, eee, buğdayın içine iyice karışsın. Hani, onun lezzeti orada çünkü, e, işte, sarımsağın tadını alıyor, çemenin tadını alıyor o et ve, böyle, sanki içinde hiç et yokmuş gibi o buğdayların arasında, otun arasına karışması lazım. E, ama o sonuçta, eee, ocağın üstünde ben onu geceden bırakıp, hani, sabaha kadar şey yapamam. Güvenlik açısından bir defa riskli. O yüzden kısık ateşte, eee, yapıyorum işte. E, olduğu kadar oluyor. Çünkü onun biraz dibinin falan da tutması gerekiyor, hani, eee, ayarlamak zor oluyor ama, eee, işte, olduğu kadar yapıyorum sonuç olarak.
Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Kesinlikle öyle. Hı hı. Hımm, ilginç. Ne güzel. Genellikle, hani, özellikle, hani, İç Anadolu ya da Yörük sofrasında keşkek birazcık, hani, böyle, düğünlerde, geniş aile yemeklerinde, işte, hani, etkinliklerde yapılan bir yemek. Hani sizin böyle belli bir ritüeliniz var mı? Ya da düğünlerde a yapar mı? Ya da mesela ailenin, mesela, bununla ilgili bir ritüeli var mı? Bunlardan bahsedebilir misin?
Hı hı. Ya, bazen, eee, hani, benim bununla tanışmam bayramlarda falan olmuş olabilir, böyle, toplanılacağı zaman, hani, o zaman yapılırdı. Ama benim kendi açımdan herhangi bir ritüele ihtiyacım yok. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir yemek olduğu için bir de çok doyurucu besleyici bir şey. Biraz yağlı, ağır olabilir ama, eee, böyle güzel bir, eee, ev yapımı ayranla yoğurttan, yani, yapılan, eee, çok iyi gidiyor bence. Üstüne de çay. Hani, o öğünü kapatmış oluyorsun çok, eee, lezzetli bir şekilde. O yüzden benim hoşuma gidiyor.
Hıı. Ne güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Ne güzel. <clicks tongue> Peki mesela, hani, özellikle, hani, s kendi tarifinden biraz bahsettin. Aile tarifi. Hani, daha mesela üst soy ağacında birazcık daha yukarı gittiğimizde, özellikle, hani, dedenin ya da dedenden üzerinden gelen soy ağacında, o ilk tarifi kıyasladığında nasıl bir değişmeler oldu? Hani, mesela bunu nereye taşıdınız? Hani, senin bununla ilgili mesela, bir planların var mı?
Hı hı. Hı hı. Ya, eee, benim, işte, an annemin dedesi zaten kasapmış, kasap olduğu için büyük ihtimalle etlerin, eee, en iyisine erişimi vardır diye düşünüyorum. Eee, annemin dayısı da, eee, kasap, hani, babadan oğula geçmiş. Eee, ama işte, ondan sonraki nesilde öyle bir durum olmadığı için hani, eee, çok onların tarifi sanki, eee, bir tık daha iyiymiş gibi geliyor bana etin kalitesinden dolayı, eee O yüzden ben sadece, hani, elimden gelen şekilde, eee, kendi kendime yaşatmaya çalışıyorum. Onun dışında böyle, daha ekleyebileceğim zaten, hani, yemeye bir şey yok. Sadece, eee, güzel olmasına, hani, olabileceği kadar maksimumunu, eee, elde etmeye çalışıyorum ben.
A, ne güzel. Harika. Hı hı. Hımm. Hı hı. Ne güzel. Mesela, hani, güzel o zaman, güzel bir keşkek yaptın, gerçekten tarifte içine sindi. Mesela, bunun yanında güzel bir yancı ne olabilir? Eee, ha bir de mesela bir içecek paylaşabilir misin? Tercih ettiğin ya da özellikle büyük sofralarda, hani, tercih edilen genellikle içecek nedir? Ayran mıdır ya da, hani, yöresel bir şıra mıdır ya da mesela özellikle son yüzyılda Türk mutfağına giren çay mıdır?
Hı hı. Y ya, ona, eee, keşkeğe aslında yancıya gerek yok; çünkü zaten içinde buğday ve et var, nohut da var. Hani, karbonhidrat ve protein zaten almış oluyorsun. Hani, belki bir çorba, yayla çorbası yapılabilir öncesinde, hani o gidebilir, eee, şey olarak. Eee, yanına da bence, eee, ayran gider; yani kola bile, eee, gitmez, bozmaya gerek yok. İşte, üstüne demin de dediğim gibi, eee, güzel bir böyle demli bir çay, hani oy öğünü, eee, çok güzel kapatır. Bence, keşkeğin şöyle bir güzelliği var. Üstüne, hani, tatlı bile yemek istemiyorsun; o kadar komple bir yemek ki, hani, eee, çok tatmin ediyor bence.
<chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı. A, evet. Kesinlikle, gerçekten çok doyurucu, hem makro, mikro dengesi olsun, yağ dengesi olsun, karbonhidrat, protein; hani, bunlar gerçek anlamda güzel tarifler. Bir önceki konuşmanda mesela şeyden bahsettin, özellikle, hani, tarif yaparken, hani, YouTube'dan ilham alıyorum. Hani, senin de mesela böyle planın var mı; bunu gelecek nesillere aktarmak ya da diğer insanlarla paylaşmak? Belki, hani, yabancı dilde yaparsın, dünyaya açılır; gerçekten çok niş bir lezzet. Hani, bence bunu dünya tanıyabilir demen gereken noktalar var mı? Bununla ilgili yorumların nedir?
Hı hı. Evet. Hıı. Ya, şöyle: Bu şimdi, eee, ağır bir yemek aslında, herkesin seveceği bir yemek değil. Bir de, eee, kuzuyu ve koyunu herkes zaten sevmiyor kokuyor diye. Anca bunu, böyle, kuzu etini seven, yağlı yemekleri, ağır yemekleri, hani, çok fazla dert etmeyen birisine, eee, ancak yapıp da, hani, onun fikrini alabilirim. O yüzden çok, böyle, bir, eee, düş hani, küçük bir hedef kitleye hitap ettiği için çok zannetmiyorum, böyle, hani, ııı, şey olsun tercih edilsin. Ancak onu birilerine, sana arkadaşlarıma falan yapabilirim. O şekilde, eee, olabilir belki. Hani, deneyebilirim yapmayı anca.
Tabii ki. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Pek Özellikle mesela Osmanlı'ya gi gidiyoruz. Eee, Osmanlı'da, mesela, hani, keşkeğin, hani, ilk, böyle, Türk olarak, hani, dünyaya açıldıklarını, hani, bu büyük imparatorluğunun başladığı dönem. E, Balkanlara giden bir hikâye özellikle, hani, farklı bir coğrafya orada birazcık daha, hani, tatlı düşkünlüğü. Özellikle, hani, Osmanlı döneminde, eee, bazı et yemekleri orijinal Türk yemekleri birazcık daha, böyle, meyveyle kırılmış bu bahsettiğim mesela kuzu koyun gibi tatları almamak, kokusu almamak gibi. Hani, ayva koymuşlar ya da bazen yaban mersinleri... Gittikleri mesela coğrafyadan, hani, meyveler almışlar. Böyle bir tarif düşünebilir mi? Mese mez özellikle Balkan ya da Balkan'dan biraz daha batıya açıldığımız, hani, özellikle, hani, Batı Avrupa'da ya da, hani, Kuzey Avrupa'da belki, hani, böyle lezzetler onların damak tadını yakalamak için, hani, küçük ipuçları olabilir. Hani, sence mesela bu fikre nasıl bakıyorsun?
Hı hı. Doğru. Hı hı. E, doğru, doğru. Üzüm falan. Hı hı. Ya, ben o konuda, eee, aslında hiçbir bağım olmamasına rağmen, eee, belki önceki hayatımda falan da, hani, Doğu Anadolu'lu olabilirim. Ben hiç, eee, meyve falan değil de direkt olarak etçiyim. Yani, hani, böyle koyun kokusu falan da hiç bana, eee, şey olmaz. Aynen, eee, hani, hiç meyveye falan ihtiyacım yok. Direkt olarak eti, eee, yani bir kuzu çevirmeyi kendi başına, eee, böyle bir ne bileyim, bir lavaş ekmeğiyle falan yerim yani hiç, eee, acımadan. <chuckles> O yüzden meyv sağ ol, meyve falan tabii güzel olabilir bazen kayısı mayısı, eee, koyuyorlar. Bu arada ben tavuk yaptığım zaman, meyve koyuyorum mesela bazen mango koyuyorum. Hani, tatlandırmak için veya kayısı reçeli koyuyorum, hani, acıyla beraber karıştırıyorum. Onlarda tamam sıkıntı yok ama koyuna, kuzuya, danaya, eee, danaya da yapabilirim ama kuzuya ve koyuna asla yapmıyorum bunu. Çünkü onun tadını çok sevdiğim için kendisi olarak onu, böyle, çok sos karıştırmıyorum ben.
<chuckles> Ne güzel. Etobur bir hayat. Hı hı. Ne güzel. Afiyet olsun. Hı hı. A! Ne ilginç. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Anladık. Peki, genellikle, hani, tarif üzerine konuştuk birazcık, hani, aileden gelen, hani, eee, bu gen ya da, işte, hani, damak lezzetleri. Peki, senin mesela özellikle ekipman konusunda, hassas olduğun bir şey var mı? Çünkü özellikle bazı yemekleri yaparken ya, hani, bu 50 senelik, hani, taş kaplarda pişiyor da, işte, hani, bunun mesela hikâyesi, hani, çelik tencere. Çelik tencere dışında olmaz ya da mesela bir fırın kabı belki, hani, onun 10 yıllık hikâyesi var ama o gerçekten, hani, o dışındaki kap da ona lezzet katıyor. Senin mesela bu konuda hassas olduğun bir ekipman ya da başka mutfak sırrın var mı?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Ya, eee, ben, eee, düdüklü tencere çok kullanmıyorum. Bazen mesela nohutu falan, hani, orada haşlamak gerekiyor ama ben normal tencerede, eee, haşlıyorum. Eee, biraz daha uzun sürüyor ama, ııı, sonuçta işi görüyor. Bir de bu yemek biraz daha böyle ağır pişmesi gerektiği için, böyle, gerçekten büyük kazan gibi, böyle, eski tarz bir, eee, tencere olsa sanki, eee, daha iyi olur gibi geliyor bana lezzet açısından.
I hı. Hıı. E, tabii ki. Peki özellikle, mesela, hani, uuu, farklı bir yerde mesela bunu deneyimleme şansın oldu mu? Hani, senin bulunduğun köy ya da kökende yani. Mesela, en iyi ihtimalle bir 300-400 belki de, hani, 5 600 kilometre ileride gittiğinde ya da herhangi bir bayram ziyaretine denk geldiğinde; belki bir düğün olabilir, belki büyük bir etkinlik, şenlik olabilir. Özellikle, hani, Yörük etkinliklerinde çok kullanılır. Ya da mesela hâlâ Orta Asya'da mesela bu Türk günleri yaptıklarında, orada da mesela benzer lezzetleri tanıyoruz. Hani, bununla ilgili mesela deneyimlerin oldu mu?
Hı hı. Hı hı. Doğru. Ya, ne yazık ki olmadı çünkü, hani, ben bunu hiç köyde deneyimleme şansım da olmadı. Hep işte, eee, şehirde olduğu için herkes, eee, şehirde evde yedim. Hani, hiç o orijinal, eee, malzemelerle yapılan, ııı, keşkek yemedim. Eee, ama, eee, denk gelirse bir gün, hani, eee, yemek isterim ama sadece bir kere, eee, Karadenizli bir arkadaşım var, o mesela, eee, annesi yapmış. Dediler, işte, a, işte, keşkek var falan diye. Evet, ben şaşırdım hatta ama öncelikle tavuk etiyle yapmışlar ve çorba gibiydi, suluydu. Yani sadece içinde nohut ve buğday vardı. Evet, onu keşkek olarak, eee, ç s söylüyorlar. Hani, ben dedim ki: "Ya, keşkek böyle bir şey değil ki." falan. Biraz bozulmuştu annesi hatta. "Yo, keşkek böyle, sen nereden bileceksin?" falan diye. Çok tartışmaya girmemiştim ama farklı şekilde yapıyorlar, eee, onu da yani bu şekilde.
Hımm. Hı hı. Hı hı. A! <chuckles> Farklı olmuş. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet, aslında orijinal tarife baktığımızda, hani, gün sonunda sen haklısın. Ama tabii ki, hani, özellikle davet sofrası olduğunda bazen mesela bazı arkadaşların ya da bazı insanların mesela gıda alerjisi olabiliyor özellikle, hani, ete karşı duyarlı olabiliyor, vegan, vejetaryen olabiliyor. Sence mesela, hani, bunun bir vegan, vejetaryen ya da, işte, başka b beslenme diyetlerine uyumlu bir muadili yapılabilir mi? Bu konu hakkında görüşlerin nedir?
E, tabii. Hımm. Ya, benim ben veganlarla zaten çok görüşmüyorum. Hani, birisi bana "veganım" dediği zaman, o insanın çok ekstra, böyle, inanılmaz, eee, süper bir insan olması lazım. Eee, değilse zaten, hani, vegan arkadaşım gerçekten hiç yok 0. Çünkü ben yemek yemeyi çok seven birisi olduğum için özellikle et yemekleri, hani, onunla paylaşacağım Sağ ol, paylaşacağım bir şey, eee, bulamam. Yani arkadaşlık sonuçta biraz da paylaşım işi ya. Eee, mesela diyeceğim ki "Gel bir döner yemeğe gidelim." falan bana ay, işte, burun kıvıracak, "Avokado yiyelim." falan diyecek. O yüzden, vejetaryenlik tamam onda sıkıntı yok ama, ııı, veganlık, ııı, yok yani. Bende o yok. Eee, bu yemek de zaten vejetaryen versiyonu yapılmaz yani. Et yerine mantar mı kullanacağım? Yani saçma olur bence.
<chuckles> Peki. Hı hı. Afiyet olsun. Kesinlikle öyle. <chuckles> Aslında, hani, kokoreçte bazen mantar kullanıyorsun onu bılı ba birazcık, böyle, baharatlarla, hani, muadil olmaya çalışıyor ama sanırım, evet, eee, birebir karşılığı bulmak zor.
Eee, yani. <chuckles> Aynen. Yok, eee, kokoreçte de, eee, yokum yani. Mantar kokoreçe de olmaz.
Bu hı hı. <chuckles> Anladım. Sen gerçek anlamda bir etobursun o zaman, eti çok seviyorsun.
Aynen, <chuckles> evet, evet. <chuckles>
Bugün gerçekten çok güzel bir tarif paylaştın. Özellikle, hani, Osmanlı coğrafyasıyla Osmanlı'yla beraber dünyaya yayılan, hani, eski Türk geleneği, hani, çok büyük bir aslında bir emek mirası belki, hani, 1000-1500 yıllık bir tarif. Gerçek anlamda bugün yoldan çevirsek belki 10 insandan 9'unun bayılarak yemeyeceği, hani, keşkek üzerine konuştuk. Çok keyifli bir sohbetti çok güzel bilgiler aldım teşekkür ederim.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Benim için de öyleydi, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere hoşça kal.